Beh, ecco sì magari provare il decaffeinato potrebbe andare bene. Certo l'unica cosa che mi ha sempre un po' bloccato è che sai che ha un sapore un po' diverso da quello che è il caffè normale, quindi, io bevo caffè principalmente perché mi mi piace il sapore, però, ehm, non so. Quindi credi che sia solo il caffè o magari potrebbe anche esserci altro?
Mh-mh. No, potrebbe esserci, mhmm, ehm, qualsiasi cosa. Fai magari un allenamento troppo tardi la sera, può essere?
Ehm, sì, io mi alleno cioè quasi tutti i giorni intorno alle 7 di sera, prima di cena, non va bene?
Okay. Mh. Ehm, p prima di cena forse sì, no, dopo do più che altro prima del sonno magari dovrebbero passare almeno 1, 2 ore così dall'allenamento in modo che ti ti rilassi.
Ah, ecco. Ah, e può capi Può allora può essere quello, perché a volte però sai quando ti alleni ovviamente anche i muscoli un po' si risvegliano, no, e quindi ri poi rilasciano endorfine, quindi sicuramente, ehm, dipende anche un po' da quello qui ah, ecco. Quindi vabbè caffè, ehm, ehm, attività fisica, vabbè a sto punto ci metto di mezzo anche il cellulare, no. perché io sono una persona che rimane
Certo. Esatto, esatto. <chuckles> Certo, assolutamente. Il cellulare con la luce devi sicuramente impostarlo sulla luce un po' più calda, no, e cercare di smettere di usare i dispositivi magari mezz'ora prima, ecco, di metterti a dormire. Ma tu, ehm, hai detto che vai a dormire tardi, verso le 2, ho capito bene?
Ecco qua.